E aí, a minha questão é, né, como é que eu mantenho, nesse tempo todo, a minha instabilidade emocional, porque assim, é uma situação que você pode até me perguntar: "Ah, mas por que você não esperou no Brasil, né, o seu green card?", porque, eh, eu perderia o timing do do do meu filho fazer o colegial, o High School aqui, e saber se é isso que ele quer, né, então, sabe aquela coisa, eh, eu eu eu eu fico no eu fico e espero, venho e e e e passo por isso. É é uma situação bem complicada, então assim, eu me si
A escola, você quis aham. Entendi. Tá, e deixa eu te perguntar, eh, essa o prazo, mais ou menos, era de 12 meses, né, que você estava me falando. Já estamos em 15, que você falou, né. 19. Eh, mas eles dão alguma previsão? Tem algum hã, algum lugar onde você consegue esse processo, tudo isso?
É. 19. Ah, eu acompanho no aplicativo, eu até pago, né, um aplicativo da imigração, então assim, vejo lá que o meu caso está em análise, né, está lá na fila, né, só que essa fila
Entendi. E ele é feito, esse processo, ele é feito através de advogados, ou você
É advogado, aham. Mas o meu advogado, a partir do momento que você envia o pacote, né, o pacote de documentação
Uhum.
e que chega lá a única coisa que ele pode fazer é, por exemplo, se passar de 19 meses, né, eu estou no eu estou indo para os 15 meses
Hum.
né, agora assim, o prazo máximo de análise está em 19, mas assim, a a o a única coisa que ele poderia fazer, é se tivesse em d se o meu caso tivesse em 19 meses e não fosse julgado, ele ia entrar com uma anotação: "Olha, o que está acontecendo?".
Entendi. Então tem que esperar, de qualquer forma, porque é o prazo máximo, e se não passar, for aprovado, entrar com esse recurso. Entendi.
É, exato. Uhum. É, exato, entendeu. Então assim, ma você imagina, né, o que eu sinto.
Olha, eh, eu entendo toda essa sua essa sua agonia, porque daí, realmente, eh, é bem complicado você saber s saber que vai dar certo, mas assim, quando, né, porque você precisa dos dar segmento, né, ta estar tranquila aí, poder que o seu marido trabalhe também, para poder te ajudar, para você e o bacana é que você está investindo no no seu filho, né, muito bonito isso que você está fazendo, né, você está fazendo tudo isso é por ele, né.
Sim. Sim. Por ele, é, exato. Por isso que a gente tem certeza que vai dar certo, né. Mas aí é o ponto que você falou: "Quando?", né, e manter a sanidade mental, até lá. <laughs>
Uhum. <laughs> Olha, é ter paciência, vamos ver se eu consigo te dar alguma dica, assim, porque realmente, é bem complicado isso, mas assim, é saber que as coisas vão no tempo de Deus. Você tranq tenta tranquilizar seu coração. Eh, é saber que assim, o que você poderia ter feito, você fez, né. Eh, você você gosta de praticar esporte? Você faz algum tipo de esporte?